Ah, entendi, entendi.
É. E se fosse só uma questão esquerda, direita, todo mundo tem, né, opin direito à opinião política, eu super entendo. Mas quando já bate ali em princípio, hum, <clicks tongue> aí eu já não é, eu não consegui e a gente acabou partindo o caminho. E é uma pessoa que eu conheci a minha vida inteira quase, né. Eh, claro que foi super chato, doeu, mas eu tive que deixar ir. E faz parte.
Aham. Valores, né. Exato. É, exato. Eu concordo com você, é isso, né, nada precisa durar para sempre, até porque não dura mesmo, né. E entender isso traz uma leveza para você saber que você pode escolher estar perto das pessoas ou não. Que se, ah, de repente lá na frente voltar a fazer sentido, vocês reatam uma amizade, mas enquanto não faz sentido, não tem por que insistir, né, nesse tipo de círculo de amizade.
Uhum.